Ừm, nó cũng khá là hợp lý ha. Thiệt, cảm ơn bạn chia sẻ, chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này luôn. Tại vì mình thì cứ nghĩ là tới đâu hay tới đó thôi, hoặc là cảm xúc này một là nó sẽ bớt đi, hoặc là th mình sẽ tiến bộ lên, chứ mình cũng chưa có nghĩ cái chiều hướng là nhờ một người khác đó hỗ trợ mình rồi chỉ đưa những cái định hướng cho mình ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thật ra thì, ờ, theo những gì mà bạn chia sẻ nãy giờ á, thì mình cảm nhận bạn là một người cũng khá là cống hiến đến công việc và bạn cũng rất là quan tâm đến những người xung quanh. Cho nên khi mà bạn có cái sự chú ý chi tiết, tỉ mỉ như vậy á, và cái sự quan tâm, tâm huyết như vậy á, cho nên bạn mới đang phải đi tìm cách để làm sao để giải quyết những cái rối loạn cảm xúc của bạn trước. Người ta thường bảo á là mình không thể cho người khác cái gì mình không có. Bây giờ bạn đang rối loạn cảm xúc, bạn chưa thể nào vực dậy tinh thần của cả team bạn được, nhưng mà một khi á, tinh thần của bạn đã ổn định rồi thì mình chắc chắn là những người trong nhóm của bạn á cũng sẽ được lan truyền những cái lăng năng lượng tích cực từ bạn đó. Rồi chắc chắn là mọi người cũng sẽ giải quyết công việc, ừm, dần dần được ổn thôi, nên là hổng sao hết nha. Và ngoài ra đó, thì bạn nhớ á, là chăm sóc sức khỏe thể chất cũng rất là quan trọng nè. Ví dụ như là ăn, ừm, đủ bữa, ngủ đủ giấc nè, uống đủ nước nè, rồi hạn chế dùng những cái thiết bị điện tử nè, rồi tập thể dục thể thao cũng sẽ giúp cho tinh thần của bạn được phấn chấn hơn nữa nè bạn.
Ừm, nghe rất là hợp lý luôn á. Chắc là mình cũng phải, ờ, thử cho mang một cái năng lượng tích cực, thử cố gắng coi, để coi là mong có vượt qua được, cái, a, 3 tháng kinh khủng này hông? <sighs> Thiệt là mình cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á.
Ừm. Đúng rồi.